Ciao, guarda ti devo chiedere un po' di consigli perché ultimamente non non non non ce la faccio più e devo darmi delle regole, non so come fare perché ho creato un po' un budget mensile per gestirmi le spese, ehm, in base anche a quanti soldi entrano, quanti escono, mi piacerebbe risparmiare, tener qualcosa da parte anche per il futuro, no? Eh, però alla fine non non lo seguo, non lo rispetto, ogni tanto mi mi parte qualcosa dentro e mi ritrovo a superare nella voce delle spese, mai nella voce delle entrate, ma nella voce delle spese mi trovo ad essere molto oltre perché non non lo so, non non sempre mi va di seguir le regole. O a volte dico: "Ma sì, dai, tanto solo per stavolta", E poi alla fine non è davvero per una volta sola.
Beh comunque, ehm, anzitutto ci tenevo un po' a tranquillizzarti perché comunque, ehm, è mhmm, non è un problema che riguarda solo te ma molte persone hanno questo problema un po' di nella difficoltà di, mhmm, gestire e rispettare proprio minimamente, ehm, il budget che si ha mensilmente. Quindi, ehm, come prima cosa, ehm, ci ci tengo a rassicurarti e e poi vorrei chiederti: hai bisogno un po' di sfogarti su questo tema, su questo argomento, o preferisci che ti dia dei consigli pratici su come ridurre questa difficoltà?
Mh-mh. No ecco, forse qualche consiglio pratico sarebbe un po' più d'aiuto perché, mhmm, davvero non so come fare.
Okay e, mhmm, dato che comunque è un tema molto, ehm, delicato ma anche attuale, ci tenevo a farti qualche domanda per capire, per comprendere meglio il quadro della situazione.
Sì. Certo, dimmi pure.
Quindi come quindi, mhmm, come prima cosa, ehm, ti vorrei, ehm, chiedere, ehm: hai mhmm, cioè, il tuo le tue entrate sono fisse e, mhmm, invece quello che spendi durante diciamo il mese può variare da mese in mese?
Mh-mh. Allora per quanto riguarda le entrate non sono fisse, quindi non guadagno esattamente la stessa cifra ogni mese però, più o meno so quanto andrò a guadagnare entro la fine del mese. Anche perché magari se mi impegno di più all'inizio e guadagno di più, poi verso la fine del mese mi siedo e lavoro un po' meno, mi godo un po' di più le mie giornate oppure il contrario, se vedo che ho lavorato poco, poi mi impegno di più per arrivare a un livello di entrate accettabili. Ehm, questo fa sì che comunque non sia perfettamente fisso, dipenda molto dal mio impegno, diventa mol dipenda molto anche dai clienti che ci sono. Ehm, però
Mh-mh.
in qualche modo riesco a gestire un flusso di entrate più o meno costante, mentre per quanto riguarda le spese ho delle spese fisse di base, quindi la casa, la spesa, ehm, tutte quelle cose che mi servono per l'università e e va e varie ed eventuali. E poi però ci sono sempre quelle cosine in più che alla fine, uhm, sono extra ordinarie ma poi alla stanno diventando fin troppo ordinarie, ecco.
Mh. Beh comunque già il fatto che, ehm, riconosci che, ehm, se, ehm, senti di aver lavorato poco comunque ti impegni per lavorare di più per avere insomma delle entrate più o meno, mhmm, quasi uguali ogni mese è già un buon passo avanti. Ancor di più quando comunque mi mi dici che, ehm, hai delle spese fisse; quindi tu queste spese fisse della casa, dell'università, comunque sono molto importanti per te da come ne parli, quindi già il fatto che le tieni, ehm, in alto diciamo, a una sorta di lista, è già una cosa molto, ehm, intelligente e molto buona da, ehm, da fare. Ma, un'altra domanda che ti volevo chiedere: ma, mhmm, ci sono diciamo delle abitudini degli acquisti che, ehm, ti portano spesso a spendere, ehm, di più e quindi diciamo trovarti più, mhmm, in difficoltà nel nel rispettare il budget mensile?
Mh-mh. Cer Mh-mh. Sì ecco, ci sono 2/3 categorie di acquisti che in qualche modo ogni mese mi portano via una buona quantità di soldi. La prima è la moda, quindi tutti tutto quello che riguarda i vestiti, gli accessori, i cappotti, queste cose qua, ehm, capita che comunque, mhmm, ogni mese alla fine per dato che non ho esattamente quella cosa che mi piace e che va bene per questa stagione, trovo una scusa per comprare qualcosa di nuovo. E dato che alla fine sono un po' viziato e questo devo ammetterlo, ehm, non mi accontento mai della prima cosa che trovo che magari costa anche poco ma ogni quando vado a fare un acquisto nel campo della moda compro sempre qualcosa di abbastanza costoso. E quindi a impatta abbastanza sulle mie finanze, ecco.
Mh-mh. Beh comunque, ehm, lo shopping diciamo che è un valido, ehm, diciamo, ehm, una valida azione un po' anche per scaricare, ehm, lo stress, le le ansie, quindi molte volte serve proprio teuro terapeutico, quindi, ehm, anche sotto questo punto di vista non con colpevolizzarti troppo sugli acquisti molto frequenti che fai perché ogni tanto ci ci ci può stare che si abbia bisogno di rifarsi un po' l'armadio, di guardarsi con abiti diversi, anche un po' come una cosa una sorta di cambiamento. Quindi è molto è molto normale. Io quello che mi sento di consigliarti sotto questo punto di vista è sicuramente di, ehm, di avere maggiore attenzione agli acquisti, ossia se capitano molto, mhmm, frequentemente, ehm, ti consiglio un po' di, ehm, fare una sorta di lista organizzativa: segnare il giorno in cui si è si va a fare shopping, quanto si è speso e magari se si ha la necessità di tornarci, ad esempio dopo 1 settimana e, mhmm, valutare se effettivamente si ha bisogno di quel capo. Perché magari molte volte, ehm, nell'armadio non si non si ha, ehm, quel capo preciso che serve per quell'occasione ma ce ne sono altri capi simili che possono essere d'aiuto. Quindi sicuramente lo shopping dato che, da come me ne parli, è una sorta di tua passione, ecco, ehm, di r di limitarlo a farlo; cioè ogni tanto ci può stare ma ah ecco, prima di andare nuovamente a fare shopping di valutare se effettivamente quel determinato capo ne hai bisogno o è soltanto uno sfizio che vuoi toglierti. E molte volte c'è anche, ehm, diciamo, ehm, la possibilità di valutare, di comprare capi, ehm, us usu usati, quindi di seconda mano o andare in quei mercatini vintage dove, ehm, trovi lo stesso dei capi magari di marca che però magari, mhmm, ci sono persone che l'hanno indossato 1 sola volta e poi lo vanno a donare a questi mercatini. Quindi magari in questi in questi in questi contesti puoi andare a spendere, ehm, di meno e quindi trovarti più soldi per il budget mensile.
Mh-mh. Certo. Bene, bene. Okay. Mh-mh. Okay. Certo. Mh-mh. Okay, ho capito. Certo. Ah-ah, okay. Okay, bene. Ecco poi un altro un'altra uscita abbastanza importante è, ehm, tutto quello che riguarda il l'attrezzatura da montagna perché a me piace f tantissimo andare in montagna, fare arrampicata, alpinismo, queste cose qui, però ogni pezzo dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e tutto è caro come il fuoco alla fine e quindi sai non non voglio lasciar da parte la mia passione perché è troppo costosa e alla fine del mese mi ritrovo con un sacco di spese in tal senso. Su questo non so bene come gestirla.
Ah sì. Ma allora sicuramente avere una passione, uno sport poi, ehm, quale il campeggio, che comunque si sta all'aria aperta, in natura, ehm, permette un po' di ricaricare sia la mente che il corpo, è molto importante continuarlo a, ehm, a praticare, se è la passione insomma. Ehm, quello che mi sento di consigliarti è sicuramente, ad oggi, ci sono, ehm, molte persone appunto che, ehm, non so, ehm, vendono delle delle tende, ehm, dei d tutto la gli accessori diciamo che possono esserti utili in montagna si possono trovare tranquillamente usati e spendere di meno. Per quanto riguarda proprio l'attrezzatura, ehm, per quanto riguarda la sicurezza, quello è normale che bisogna valutare se acquistarlo, ehm, usato perché molte volte, insomma per quanto riguarda la sicurezza bisogna essere appunto sicuri che, ehm, siano adatti a fare quella determinata magari escursione o cammino. Ehm, quello che posso consigliarti per l'attrezzatura è vedere se magari hai qualche conoscente, qualche amico che magari, mhmm, aveva la tua stessa passione e che adesso non non l'ha più e quindi magari le la sua attrezzatura potrebbe magari, ehm, regalartela a te e o comunque comprarla da una persona che di cui ti fidi, ecco. O semplicemente anche ci sono tanti gruppi, vengono creati tanti gruppi proprio appunto di, ehm, di scambio, di regalo, di vendite di attrezzature e questi gruppi sono formati principalmente da persone che magari hanno la tua stessa passione.
Mh-mh. <coughs> Mh-mh. Ho capito. Mh-mh. Certo, beh effettivamente è un consiglio molto valido. E poi la terza voce di spesa di cui parti ti parlavo sono un po' i weekend in giro da qualche parte. Vai di qua, vai di là, alla fine anche lì, anche se semplicemente si va in macchina da qualche parte, è una spesa. Poi per non parlare di quando si prende l'aereo, si deve prenotare l'hotel e tutte queste cose qua.
Allora, sotto questo punto di vista è normale comunque che ogni tanto c'è bisogno di evasione, quindi anche qui non diciamo colpevolizzarti sulle uscite perché ogni tanto ognuno di noi ha, ehm, bisogno di, ehm, evasione. Ehm, sotto questo punto di vista io mi sento di consigliarti, ehm, di viaggiare. Appunto, molte volte sai, fanno delle offerte su questi mezzi di traspor soprattutto per quanto riguarda i treni, ehm, mettono molte offerte. E per quanto riguarda invece la prenotazione di hotel, ehm, ti, mhmm, consiglio hotel, ci sono molte scelt multi piattaforme che ti consentono di prenotare e che magari non non sono questi classici hotel lussuosi ma anche magari dei semplici, ehm, camping che ti perme ti danno loro la tenda a disposizione e vai molto a a risparmiare e ti godi lo stesso il paesaggio come se fossi in un hotel.
Mh-mh. Ah bene, è vero, è vero. Beh io ti ringrazio per tutti i consigli che m'hai dato. Proverò sicuramente a metterli in pratica e vedrò se risolveranno un po' la situazione del mio budget mensile. Quindi inizio a ringraziarti. Grazie mille.
Guarda anche a me ha fatto molto piacere darti questi consigli utili per, ehm, rispettare il tuo budget mensile, ti ringrazio.